ครับ ก็ทำให้เราเปลี่ยนไปนะครับผม อันนี้นะครับ เราก็ เปลี่ยนไปก็คือว่า เราเริ่มมีงานอดิเรกมากขึ้น แล้วก็ในส่วนของงานอดิเรกบางอย่าง ก็สามารถทำให้เรา เป็นรายได้ ข ขึ้นด้วย เป็นอาชีพของเราเลยก็มีครับ อย่างเช่น วาดรูป ทำงาน DIY อย่างเงี้ยครับผม ครับ ก็เป็นอาชีพแบบ เป็นอาชีพเสริมของเราเลย เป็นในตัวนะครับผม
ครับ ครับ อืม ๆ ครับผม ครับ อืม ครับ ครับ อ อืม อ้อ ใช่ ๆ ครับผม อันนี้ถูกต้องเลยครับ อืม ใช้ได้เลย ก็ เออ บาง บางอย่างเนี่ย มัน ที่ ที่มันจะเป็นอาชีพเราเนี่ย มันก็มาจากงานอดิเรกของเราเหมือนกันนะครับผม อย่าง อย่างที่ผมลองคิดดูบางที พออย่างที่ผมคิดขึ้นได้อย่างหนึ่งเนี่ย ก็คือผมอะเป็นคนที่ชอบขับรถมาก ชอบขับรถเที่ยว ชอบขับรถ อะไรอย่างนี้ครับผม จน อ่า มันมีอาชีพหนึ่งขึ้นมา เป็น Grab Car ใช่ไหมครับผม เออ เราก็ปรับ เปลี่ยน จากการที่เราชอบขับรถอะ แล้วเรามา อ่า หารายได้เสียเลย อะไรแบบเนี้ยครับผม เออ มัน มันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันนะครับผม อืม ใช่ ๆ ครับ
ครับ ผม ถูกต้องครับผม ครับผม ครับ ครับผม ครับ อา ครับผม อ๊ะ! เปลี่ยนไปเลย ใช่ไหมครับ แทนที่เราจะอยู่เฉย ๆ เราก็ไปขับ Grab ขับอะไรอย่างนี้ เป็นงานอดิเรกไปนะครับผม
อา ใช่ ๆ ครับผม มัน มันเหมือนประกอบงานอดิเรกหลาย ๆ อย่างเข้ามารวมกันด้วยแหละครับผม เพราะว่าผมเองเนี่ย ชอบพบปะผู้คน ชอบการบริการอยู่แล้ว ชอบพูดคุยอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่า เวลาเราไปขับรถ ไรอย่างงี้ครับผม เวลามีลูกค้าขึ้นมาใช้บริการ ผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการเนี่ย เขาก็จะพูดคุยกับเรา อ่า เล็ก ๆ น้อย ๆ ใช่ไหมครับผม อ่า ก็จะได้มีการพูดคุยกัน ได้มีการอะไรหลาย ๆ อย่าง และที่สำคัญ ก็คือ โอ้โฮ นอกจาก แต่เดิมเนี่ย ขับรถไปเนี่ย เสีย เสียค่าน้ำมันไปฟรี ๆ ใช่ไหมครับผม อันนี้เนี่ย นอกจากจะไม่เสียฟรีแล้วเนี่ย เรายังได้เงินเข้ามาอีก อะไรอย่างเงี้ยครับ ได้รายได้เข้ามาอีก ใช่ครับ
ผม อา ครับผม ครับผม ครับ ครับ ผม ใช่ครับ ครับผม ครับ ครับ อืม ใช่ ใช่ ใช่เลยครับ อันนี้ใช่ครับ เรายังได้ ด้วยนะครับผม อา ถูกต้องครับ มันก็สามารถสร้างเป็นอาชีพ อ ให้เราได้อีก 1 อาชีพเลย และงานอดิเรกไหน ที่อยากลองทำ แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสทำไหมครับผม? อันนี้
อืม ครับ อา ครับผม โอ้ ใช่ ๆ ครับ อันนี้ก็ อ่า จะเป็นที่ผมเล่าให้ฟังเลยครับ เรื่องของ อ่า การนำเอไอเนี่ย เข้ามาประกอบเป็น เป็นผลงานต่าง ๆ อะไรอย่างงี้ครับผม เพื่อที่ให้เป็นรายได้อีก 1 ช่องทาง เป็นรายได้ที่ ที่เราไม่ต้องมา อ่า ควบคุมเอง อะไรอย่างงี้ครับผม ก็คือที่ ที่เขาเรียกกัน passive income ของเรา อะไรอย่างงี้นะครับ ก็อยากจะลองทำดูเหมือนกันครับผม จริง ๆ ก็กำลังจะเริ่มครับ
ผม ครับผม ครับ อา ครับผม ครับ ครับผม ครับ